<chuckles> Eee, berarti ya, eee, tipe yang sela apa ya namanya, biar nyenyak gitu kita harus capek dulu. Tapi itu biasanya setelah olahraga gitu, mandi dulukah, Kak, gitu kan? Karena biasanya kalau udah mandi itu, kalau udah mandi tidur tuh, agak nyenyak gitu, Kak, kalau aku yang ngeras kalau aku, eee, rasain gitu, Kak. Jadi sebelum tidur, mandi dulu, gitu. Kalau Kakak tipe yang kayak gitu nggak sih? Karena kan itu udah olahra olahraga udah apa ya namanya, kayak berkeringat, gitu kan. Pasti nggak enak, gitu.
Oh, gitu. Oke. Jadi ke ketika aku emang susah tidur, biasanya aku ketika, eee, olahraga pun cukup cukup sampai capek aja sih, Kak, nggak sampai berkeringat, jadi cukup bentar aja, kayak misalnya push-up tuh 10 kali itu udah udah capek banget sih kalau aku ya. Ja jadi udah cukup badan itu belum sampai berkeringat Kak. Jadi biasanya aku nggak mandi dulu, soalnya kalau mandi dulu biasanya aku malah lebih ke seger, Kak, jadi kalau mau tidur lagi tuh malah malah malah agak susah, lebih susah malahan, gitu. Jadi kayak, kalau mandi-mandi kan sa kalau pagi-pagi biasanya kalau biar, eee, bisa beraktivitas lebih baik lagi, lebih seger itu malah mandi itu jadi solusi, Kak. Jadi, eee, kalau misalnya mau tidur, aku bisa dibilang hampir nggak pernah sih kalau mandi dulu, kecuali emang habis bat kayak badminton, olahraga yang keras gitu, terus atau futsal itu nah biasanya aku mandi dulu, gitu. Cuma kalau untuk push-up-push-up biasa sih aku nggak sampai mandi sih, Kak. Soalnya, eee, keringatnya kan nggak nggak nggak keluar kalau bisa dibilang ya, Kak, ya, gitu.
Mmm. Oke. Oh, iya iya. Mmm. Oh. Heeh. Oke. Mmm. Berarti mungkin ada jeda gitu ya, antara mandi ke tidur, gitu ya? Misalnya mandi sore, terus kan ya tidur apa, eee, nanti gitu jam, sekitar jam 9.00-an. Berarti nggak bisa langsung mandi kemudian tidur gitu ya, Kak? <chuckles>
Ah, iya. Iya, bisa jadi. Benar benar. Iya, Kak. <chuckles>
Oke deh, Kak, sangat menarik sekali ini, eee, sharing tentang kualitas tidur Kakak ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi ya, Kak.
Boleh, Kak. Siap, Kak. Oke, terima kasih juga ya. Oke, dadah.
Makasih, Kak, sampai jumpa.